แสดงว่ามันก็มีประโยชน์ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แล้วก็บริบทมากกว่ากัน แต่ถ้าเกิดว่า อะ เป็นในครอบครัวเดียวกันน่ะ สำหรับคุณ คุณก็ยังคิดว่า มันอาจจะทำให้แบบ มาทำให้การสื่อสารในครอบครัวมันลดลงได้ ใช่ไหมคะ? เวลาอยู่บ้านเดียวกัน อย่างที่คุณยกตัวอย่างมาเนี่ย
อืม ใช่ ค่ะ อืม ใช่เลย ใช่ มันแทนที่แบบว่า ใช้ความสะดวกสบายแทนที่จะแบบว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ไรเงี้ย แต่ว่าในขณะเดียวกัน มัน มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะ คือเหมือนกับว่าบางทีอะ เราไม่พอใจสามีเนาะ แทนที่เราแบบว่า จะ จะพูดโดยใช้อารมณ์อะ เราก็จะแบบเก็บไว้ก่อน แล้วมาพิมพ์ดีกว่า เราก็จะได้มีการอ่าน มีการแบบเลือกคำพูด มีการแบบลดในเรื่องของอารมณ์ไป อะไรเงี้ย ใช่มันก็แบบว่า เพราะอาจ อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ถ้าอยู่กัน 2 คนน่ะ ก็อาจจะพูดเลย แต่ว่าพอมีลูกด้วยไง เราก็ไม่อยากจะแบบว่า พูดใช้อารมณ์ต่อหน้าลูก เออ มันมีปัญหา ใช่ค่ะ
อืม ค่ะ อืม อืม อา อ๋อ อุ๊ย! อืม โอ้โฮ อืม อ๋อ คือให้มัน มันมีปัญหา อา โอ้โฮ อืม ลืมคิดถึงแง่นี้ไปเลย อะ ในแง่ของบางทีผู้หญิงเราอาจจะน้อยใจ ไม่อยากจะคุยเนาะ แต่ ไม่อยากจะคุยแบบเจอหน้ากัน แต่พอมีเทคโนโลยีเข้ามา มันก็อาจจะเป็นตัวช่วยเนาะ ที่จะทำให้แบบความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้ โอ้โฮ ดีเลย อืม
เออ ใช่ อืม ใช่ค่ะ ใช่ อันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทที่จะใช้เนาะว่า เราเอามาใช้มันอย่างเหมาะสม แล้วก็มีจุดประสงค์ในการใช้ยังไงอะค่ะ